अ, नमस्कार, आज हम अ, आप अपने आत्म-सुधार के लिए, कौन-सी नई आदतें अपनाना चाहेंगे? इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अ, मेरे लिए तो सबसे अ, ज़रूरी आदत जो मुझे अ, अपनाने की ज़रूरत है वो है अ, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना। अ, मैं कई बार अ, काफ़ी चीज़ें सोचती हूँ, एक रूटीन टाइम टेबल भी सेट करती हूँ पर, उसको अ, पूरी निष्ठा के साथ अ, अपनाना और उसको उसके हिसाब से चलना मेरे लिए हमेशा एक मुश्किल अ, काम रहता है। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। अ, जिसको हम इंग्लिश में वरना डिसिप्लिन बोलते हैं तो, टाइम टेबल बनाना, रूटीन सेट करना वगैरह सब में मैं माहिर हूँ, पर उसका चलन करना और, उस उसको मानना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आपका क्या विचार है? आप क्या आदत बदलना चाहेंगे अपनी, या कौन-सी नई आदत अपनाएँगे?
बिल्कुल। हाँ जी। हुँ। हुँ। ओके। हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। <chuckles> उसको फॉलो करना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लाइक मैं आपकी हाँ, मैं आपकी बात से लाइक बिल्कुल सहमत हूँ कि टाइम-टेबल तो हम बना देते हैं बट उसके हिसाब से चलना वो थोड़ा-सा मुश्किल का काम रहता है। अ, बाक़ी मैं जैसे एक जैसे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई गलती कर दो, तो आप उस गलती को दोबारा से लाइक दोहराते रहते हो। तो मैं उस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ, कि मैं अ, अवॉइड करूँ। तो एक ऐसी आदत बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई भी जो मैं गलती ऑलरेडी कर चुका हूँ उसको मैं कहीं न कहीं अवॉइड करूँ, और आगे जाके वो गलती ना दोहराऊँ। क्योंकि अगर आप लाइक गलती अगर आप बार-बार एक ही गलती को दोहराते रहते हो, तो फ़िर मेरे ख़्याल से वो कहीं न कहीं अ, आपको जो आपकी जो उन्नति है उसके बीच में एक हर्डल है। तो, मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब किसी भी तरह की कोई गलती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 ही बार वो गलती होनी चाहिए उसके अ अगर उसके बाद आप बार-बार रिपीट करोगे तो फिर वो अ, आपकी ही दिक्कत है।
जी, जी। अच्छा।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
हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ। खुद चुना है, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। <laughs> हुँ। काफ़ी संबंधित है। हाँ, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अ, तो ये तो लाइक इस समस्या से तो मैं भी गुज़र ही रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा आल आलसी हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे, मैंने भी एक शेड्यूल बना रखा है कि मैं रोज़ शाम को उठ के थोड़ा-बहुत व्यायाम करूँगा। तो कभी-कभी हो जाता है कि आलस के कारण आप अ, उठ नहीं पाते हो, और उस उस अ, उसकी वजह से जो आपका लाइक जो अ, जो रूटीन है, फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बात तो है कि इस आदत को तो लाइक आपको छुटकारा पाना ही पड़ेगा इस आदत से, क्योंकि सबसे पहले मैं इक मैं मानता हूँ, कि अगर कोई भी आदत आपको बनानी है या छोड़नी है तो, उसके लिए जैसे आपने बताया कि डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको उसकी जो महत्त्व है, एक बार हमें उस महत्त्व को ढंग से जानना चाहिए और फिर तभी हम किसी आदत को बना पाएँगे, और आत्म-सुधार के लिए भी कर काफ़ी महत्वपूर्ण है।
<chuckles> जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्क जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब तक हम वो डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में एकदम से उसको म मिला ना लें और उसको अपनी ज़िंदगी का सार ना बना दें, तब तक अ, कोई भी कार्य करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या कोई भी नया बदलाव जो आप अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिना डिसिप्लिन के। अ, इसके अलावा कोई और अ, नई चीज़ या नई आदत, जो आप अ, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं?
हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे, एक ऐसा भी है कि कही न कही मुझे लगता है, कि आपको अगर आपको आत्म सुधार करना है या फिर किसी भी आदत को अ, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो, कही न कही अपने आप से आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने लाइक काफ़ी बार कइयों को देखा है, तो वो कभी-कभी अ, क्या बोल सकते हैं कि वो एक तरह से अ, खुद से मतलब अ, लाइक अ, झूठ बोल देते हैं कि मतलब वो कर रहे हैं और उतना इनफ है। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और मतलब अ, कोशिश करते रहनी चाहिए।
बिल्कुल। जी, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मेरे लिए एक और आदत जो मुझे अ, जल्द से जल्द अपनाने की ज़रूरत है, वो है, ज़्यादा पानी पीना। <laughs> मुझे लगता है, मैं दिन में पानी बिल्कुल ठीक से नहीं पीती हूँ। और उसके अ, वो स पानी तो, बट ऑब्वियसली आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। टाइम से खाना खाना, टाइम पे पानी पीना, अच्छे से पानी पीना। दिन में मिनिमम 2-3 बॉटल पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है। और अभी जब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और हर जगह अ, हीट वेव शुरू हो चुका है, तब तो मुझे लगता है कि और भी ज़रूरी है कि मैं अब <chuckles> जी, जी तो और भी ज़रूरी है, कि मैं अपनी ये, ये आदत सुधारूँ और ज़्यादा पानी पीना शुरू करूँ। आप पानी पीते हैं, दिन में?
अच्छा, अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। ये भी महत्व बढ़ चुका है, इसका बिल्कुल। हाँ। हाँ। बिल्कुल। मतलब मैं तो नहीं, मैं पानी मैं तो काफ़ी पानी पीता हूँ। तो, इस मामले में तो मुझे कोई अ, लाइक परेशानी नहीं है। और मैं लाइक आपको एक सलाह दे सकता हूँ, कि आप हर 1 से डेढ़ घंटे में अ, कोई लाइक टाइमर लगा दो या किसी तरह का अलार्म लगा दो ताकि लाइक आपको रिमाइंडर मिलता रहे कि हाँ, मुझे अब पानी पीने की है।
अच्छा। जी, जी। जी, जी। मुझे लगता है, ये ये आपने बहुत सही अ, आईडिया दिया है और बहुत ही एकदम उम, एकदम बहुत ही सही टिप्पणी दी है। मैं इसको ज़रूर अपनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस चीज़ की।
हाँ। हुँ। हाँ। हाँ, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हाँ, तो यही है, ये सुझाव थोड़ा-सा हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि एक मेरी जो आदत है, वो मुझे लाइक आगे चल के भी काफ़ी परेशानी दे सकती है और इन फ़ैक्ट अभी दे भी रही है, वो ये है कि मैं रात को जो है, बहुत ल अ, लाइक लेट सोता हूँ और फिर सुबह ऐसा है कि मैं सुबह उठता भी बहुत लेट हूँ। तो पूरा जो दिन का जो एक शेड्यूल होता है, वो अ, गड़बड़ हो जाता है और फिर अ, जब आप उठते हो, तो थकान-सी रहती है, ऊर्जा भी थोड़ी कम लगती है। फिर किसी भी कार्य में आपका जो ध्यान है, वो केंद्रित नहीं रहता। अ, कहीं न कहीं इस आदत से भी मुझे लगता है कि इस आदत को मेरे को थोड़ा सुधार करना चाहिए और एकदम से तो सुधार नहीं होगा, बट धीरे-धीरे करके मैं शेड्यूल को थोड़ा ठीक कर सकता हूँ।
ओह! अच्छा, अच्छा। जी, जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। अ, समय पे सोना और समय पे उठना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ, बिकॉज़ आप जब सोने जाते हो और अ, उसका एक ऐसा रिसर्च से भी निकल के आया है कि आपको ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि आप 11, साढ़े 11 बजे तक तो आप सो जाएँ, क्योंकि रात को आपकी पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे डिटॉक्सिफिकेशन में जाते हैं। तो पूरे दिन की जो भी अ, आपने खाना खाया हो, जो भी आपने अ अ, पानी पिया हो या फिर जी, जी, जो भी काम किया है वग़ैरह-वग़ैरह क्योंकि ज़ आप जब सोते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी शट डाउन हो जाती है। तो सारे सिस्टम्स को एक तरीके से रेस्ट मिलने का मौका मिलता है और रीसेट होने का मौका मिलता है। तो हर सिस्टम का, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ-कुछ फ़िक्स्ड टाइमिंग होता है कि रात के 12 बजे ये सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, 2 बजे इस सिस्टम का, 4 बजे इस सिस्टम का। तो इसलिए बोलते हैं ज़्यादातर तो बोलते हैं कि आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए। बट अगर 10 बजे नहीं, तो कम से कम साढ़े 11 तक तो सो ही जाना चाहिए।
बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ, कोई भी गतिविधि की हो, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। तो मतलब इस मामले में तो लाइक मेरा शेड्यूल अब तो मुझे पता चल रहा है, काफ़ी ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि मैं अ, डेढ़ 2 बजे तक ही सो पाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ऐसा भी है ना कि अ, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो कभी-कभी काम का भी इतना बोझ रहता है कि आपको लेट उठना ही पड़ेगा। तो वो भी देखना पड़ता है और अगर अगले दिन कॉलेज हुआ, तब तो फिर बहुत ही बड़ी समस्या है कि, फिर आप आप लेट उठ अ, सो रहे हो, फिर आपको सुबह जल्दी उठना है। तो ये तो काफ़ी बुरा कॉम्बिनेशन है। ख़ैर इस आदत में सुधार तो करना चाहिए, बिल्कुल।
<chuckles> ओह! जी, जी, जी। जी, जी, जी। बहुत। बहुत-बहुत, नहीं ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन तो है ही। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसका जो अ, इफेक्ट है वो आपको अभी नहीं दिखेगा वो आपको 10 साल के बाद दिखेगा <chuckles> अ, पर ठीक है, अगर मुझे ये भी लगता है कि मतलब अ, आज के ज़माने में जो विद्यार्थी हैं, उनका जीवन सही में बहुत मुश्किल होता है। तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना-पीना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ आपको कॉलेज भी जाना है, फिर ट्यूशन भी क्ला अटेंड करना है। फिर आपको साथ ही साथ अ, अगर आप कोई हायर एजुकेशन मतलब आगे की पढ़ाई के लिए अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो उसकी भी पढ़ाई करनी होती है। और इस सब के बीच में दोस्तों के साथ भी अ, मिलो दोस्तों के साथ भी घूमना-फिरना करो तो काफ़ी दिक्कत तो हो जाती है।
हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप मैं बिल्कुल इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अ, मतलब एक्चुअली ऐसा है ना कि अ, नींद नहीं लोगे तो आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है इसके। शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं चलेगा, पर आगे जाके ऐसी कुछ समस्या होंगी जिसका डायरेक्ट रीज़न यही होगा।
जी, जी, जी। हाँ, आप आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
हाँ, ये तो है। इसके अलावा हाँ। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन-कौन सी आदतें हैं जो हमें अपने आत्म सुधार के लिए अपनानी चाहिए या कोई भी ऐसी गतिविधि?
उम, एक और जो अ, आदत जो मुझे लगता है मुझे सुधारने की ज़रूरत है वो है स्क्रीन टाइम कि मैं कितना टाइम अ, अपने फ़ोन पे बिताती हूँ। तो आजकल अ, बीच में मैं छप छुट्टी दफ़्तर से छुट्टी ली थी। तो तब मैं घर गई थी और घर में क्योंकि कुछ करने को नहीं था सिर्फ़ मम्मी-पापा ही थे उनके साथ पूरा दिन बैठी रहती थी। तो बात कर-कर के फ़िर कितना ही बात कर लेंगे बोल के फ़िर मैं अ, फ़ोन पे खेलने लगी। तो मुझे अभी बहुत बुरी आदत लग गई है मोबाइल पे छोटे-छोटे गेम्स खेलने की। तो उस वज़ह से मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया और मुझे लगता है कि मैं, अपने अ, खाली समय में अ, कुछ ऐसा कुछ फ़ायदेमंद करने की जगह बस अ, गेम खेलती रहती हूँ पूरी अ, पूरे समय। तो मुझे लगता है वो 1 आदत है जो मुझे छोड़ने की बहुत जरूरत है।
हुँ। अच्छा। बिल्कु हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। ओके। <chuckles> हाँ। ओके, ओके। हुँ। ओह! अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि स्क्रीन टाइम से तो लाइक अ, काफ़ी मतलब आपके शरीर पे भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव तो पड़ता ही है, और मैं मेरा भी स्क्रीन टाइम कुछ ज़्यादा ही हाई रहता है क्योंकि, ऐसा भी है ना कि आपको हर काम के लिए अ, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स इन्ही डिजाइ अ, डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती हैं। चाहे आपका, पढ़ाई से संबंधित काम हो या फिर इन्फ़ैक्ट हम पेमेंट्स के लिए भी इन्ही डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो वही है कि आम दिनचर्या में ये जुड़ते ही जा रहे हैं। ख़ैर इसके अलावा मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो मेरे को लगता है यही आदतें हैं जो आपको मतलब आप जिसको अपनाओगे तो कहीं न कहीं आपको ये सहायता ही देंगी।
बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि ये ज्यादातर, जो अ, ज़िन्दगी को सुधारने लायक या खुद के आत्म-सुधार के लिए जो नई आदतें हैं, जो सबको अपनानी चाहिए वो तो हमने अ, बहुत अच्छे से ऑल ऑलरेडी हमने अपने बीच में डिस्कस कर लिया। जैसे कि आपका डिसिप्लिन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। अ, 1 ही गलती को बार-बार नहीं दोहराना चाहिए उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी आदतें मुझे लगता है सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत ही अ अ आ सबके लिए बहुत ही अ, महत्वपूर्ण हैं और सबके लिए बहुत ही लाभदायक है, अगर वो ये आदतें अ, अपनाते हैं। अ, इसके अलावा आपको लगता है और कुछ आदत है या और कोई बात है जो, अ जिसपे हमें अमल करना चाहिए?
जी। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हाँ। वो भी। बिल्कुल। यूज़फ़ुल होंगी, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। अ, इसके अलावा तो मेबी यही है कि आप मेहनत करते रहो और लाइक अ, जो अपने आपका जो लक्ष्य एक तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप एक प्लानिंग अ, तैयार कर दिया करो कि आपको कब क्या करना है। तो उससे भी आपको काफ़ी सहायता मिलती है क्योंकि आपके पास एक मैं बोलूँगा, एक रोडमैप रहता है। तो क्योंकि आपके पास एक रोडमैप है, तो आप उसको अच्छे से अ, उसके हिसाब से आप चल सकते हो और जो भी आपके अ, दिन-प्रतिदिन के जो भी छोटे-छोटे जो टास्क होंगे, लक्ष्य होंगे, उनको अगर आप अकम्प्लिश करते जाओगे, तो मुझे लगता है, फिर धीरे-धीरे ऐसी ही आप जो आपका अ, फ़ाइनल जो जो भी लक्ष्य, टारगेट है, उसको भी आप अचीव कर सकते हो।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
हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, और फिर ये करने से ऐसा भी होगा ना कि हाँ, कि जैसे आप धीरे-धीरे जब आप प्रोग्रेस करोगे, उन छोटे-छोटे लक्ष्यों को अचीव करोगे, तो आपको भी अंदर से ये भावना आएगी कि आप एक मतलब उन्नति कर रहे हो और आप अपने लक्ष्य को अचीव करोगे।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। अ, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अ, मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आपने जो मुझे बोला पानी का टाइमर लगाना है, वो मैं जरूर करुँगी। अ, धन्यवाद।
मुझे भी। अ, जी। <chuckles> बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद।